Alors, heu-heu, d'abord, je te remercie pour ta ta ta compassion et et ton écoute, hein, parce que c'est vrai que, heu, j'ose plus trop en parler autour de moi: «Oh, tu reviens avec les histoires de bruit». Heu, les les gens ont parfois du mal à d'ailleurs à imaginer ta question est donc très pertinente, mais déjà, ça me sort de mon sommeil, heu heu, une fois que les les ouvriers, heu, du bout de l'immeuble d'à côté arrivent, heu, et en général, ils arrivent vers les 06:30, heu, pour commencer à travailler réellement à 07:00. En mais et c'est le moment le plus bruyant parce qu'ils rentrent dans l'immeuble, déposent leurs leurs outils, leur matériel, leur leur foreuse et ça fait beaucoup de bruit et et bon, à 07:00, de toute façon, je je me lève parce que c'est foutu, <laughs> je peux plus dormir et à 16:00, ça se calme, c'est vrai. Alors là, c'est par contre, le le retour des des familles autour de moi et essentiellement celle qui est au dessus de moi et et qui me suit quelque part, un peu comme ce qui est logique, hein, je les entends dans dans la partie on va dire, dans le l'arti séjour, heu, quand j'y suis aussi, parce qu'ils regardent la télé, pe en même temps que moi et quand je vais me coucher, eux aussi, vont se coucher <laughs> forcément. On on a un peu tous le même rythme de vie et et et et oui, alors là on est plutôt en début de soirée et et selon les selon leurs activités, heu, ça peut se prolonger jusqu'à des 00:30, 01:00 du matin, ouais.
Oui. C'est vrai. Oui. D'accord. D'accord. Oui, je vois. Mmh mh. Mmh mh. Ah oui. Ah oui. <gasps> Ah oui, effectivement, c'est c'est dérangeant, et je comprends, hein. Heu, le fait que, heu heu, bah, ça soit également, heu, bah, ça ça t'embête au au quotidien, dans le quotidien. C'est c'est vrai que c'est pas évident à à vivre, tout ça. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à des solutions? Heu, est-ce que tu as déjà essayé certain ne es solutions pour, heu, essayer de de diminuer ces ces bruits?